Ah o anche l'elementari.
Eh, ma guarda, allora teoricamente teoricamente io sarei madrelingua inglese perché la lingua ufficiale del Ghana è l'inglese. Però essendo che comunque ho lasciato il Paese quando avevo 5 anni e mezzo mh, anch'io a scuola l'ho studiato in Italia, mettiamola così ecco. Forse mi è venuto un po' più facile perché, vabbè, sono comunque cresciuta sentendo persone attorno a me parlarlo. Quindi ecco, però sì, sì, l'inglese sicuramente, quella, ecco, anche quella. E poi una lingua che amo follemente è il francese. Io amo il francese proprio tanto, veramente. <chuckles> Sì. Mh-mh.
Ah! Okay, vale. <chuckles> Eh, certo. Eh? Ah! Che bello, eh, bellissimo francese, bellissima. Veramente una eh, ecco, l'unica, forse, lingua che mi pensa, cioè mi ricordo ancora dal dalle medie, io l'ho fatta solo alle medie, poi, francese. Però tutte le volte che sono andata in Francia mi son trovata da dio, anche a parlare. Non certo, non
Sì. Mh-mh. Ah, dai, che bello. I eh, io ci vado quest'anno pe a ad agosto per la prima volta, non so, non ci son ancora andata in Francia, p tra una cosa e l'altra, però sì, sì, a Parigi. Mh-mh.
Che bello, che bell Che bello. E ti innamorerai, basta, rimarrai là <chuckles> Oh, ci sentiremo da Parigi, pensa che bello. <chuckles> "Ma sai che c'è? Rimango qui. Okay." <chuckles>
<chuckles> Esatto, rimarrò là, ecco. Eh, dai, dai, sì, sì. <chuckles> <chuckles> No, infatti, vabbè te l'ho già detto, no, che ho mandato la domanda per la laurea in lingue, dato che l'ho cambiata e l'ho mandata in Francia, però avrò la risposta ai primi di giugno e sto pregando che sia positiva. Eh, esatto, esatto. Mh-mh.
Ah, bello. Ma incrociamo le dita, guarda. No, incredibile, io a P a Parigi mi son divertita un sacco, perché son andata più di una volta, ma una volta sono stata tanti giorni perché ero andata con un fidanzato, e siamo andati in macchina, quindi abbiamo fatto un viaggio bello in Francia, così
Sì. Okay. Mh-mh. Sì. Okay.
e poi, insomma, questo era un po' come come al solito io trovare uno normale mai.
Sì. <chuckles>
E, <chuckles> aveva bisogno dei suoi io dei miei <chuckles> quindi praticamente <chuckles> quando non stavamo nella nostra stanza tugurio, ehm, ognuno di noi si faceva i suoi giri, no, bellissimo, ma in bicicletta, perché poi ci eravam portate le bici dietro, in macchina. Sì, sì, sì, sì. E quindi facevo finta di perdermi apposta per stare per i cavoli miei e andare aver fare le mie cose. E in queste occasioni <chuckles> ho conosciuto un sacco di persone, perché sono una una gran chiacchierona, ehm, sì, non ho non ho parlato un francese cioè proprio basico, però chissenefrega, non importa, ma io mi sono divertita un mondo, che c'erano strampalati, c'era uno che andava in giro con la baguette ma non sotto al braccio, come fanno dentro sai la la bici, il porta mhmm, il portaborraccia?
Famosi casi umani. Mh-mh. Sì. Ah. Dai, che bello, che bello portarsi le bici dietro, sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Ah. O ovviamente. Vabbè, ci sta, ma che ce ne frega, guarda. <chuckles> Immagino, questa cosa è importante, dai, che bello. Sì.